あ、わ、あ、でも、元々なんか、あの、計画は立ててたんですよね。あの、いち社会人1年目から。ああ、もうこれ、なんかここずっとここれこう、なんなんかずっと日本で暮らしたいかっていったらそうじゃないなっていうのは結構クリアになってて、1年目から。で、でも、なんか、ただ単に海外に行きたいから行くっていうのは違うなと思って。なんか実際何やりたいんだろうって、こう、詰めていった結果、当時は翻訳の仕事やりたいと思って、で、やっぱりそれ、英語力大前提じゃないですか。で、やっぱり現地のカルチャーとかも、し英語の文化とか、英語を話されている国の文化とかも、やっぱり知っておかないと訳せないしっていう風なところから広げて、あの、だうん、大学院の通訳翻訳を勉強しようと思って、決めたんですよね。1年目の時に。<laughs> で、なんか英語のテストを受けたりとかして、そのさんねんはんくらい準備してっていう流れでした。<chuckles>
ああ。うんうんうん。 はいはい。 うーん。 はい。 うんうん。 うん。 うーん。 うんうん。 あ、すごい。 う。 うわ。 すごい。でも、それがやりたいことだったんですよね。その翻訳をしたいっていうことが大前提ですか？
そうなんですよ。 あ、そうですね、大前提ですね。な勿論、なんかその熱量は、その、いざ気付くまで、そこまでなんか、あ、ぜ翻訳楽しいなぐらいだったんですけど、あの、翻訳勉強しようって決めたらすごいモチベーション上がって、で、実際留学してからも、すごい楽しかったです。やっぱり好きなこと勉強してるから。
うん。 うんうん。 ああああ。 やっぱりやりたいことを優先して、それに向かって、突き進んだってことですよね。
はい。 はい。 あ、そうなんですよね。で、やっぱり私、職業の柄、やっぱり周り、あい安定志向の子が多くて、あの、「絶対会社辞めないみたいな、しがみつく」みたいな、こと、感じの、のそうスタンスの子が多かったんで、なんか辞める時も「へ、辞めるの？」ていう反応とか結構ありましたね。ええ。
はい。 うんうん。 そうですよね。 ああ。 あら、そういう反応が
あありましたね。
多かったですか？
そうですね。でも、まあ、あの、「頑張ってね」って言ってもらえたんですけど。はい、特にあの、やっぱり、うん。うん？
へえ。 ああ。えっ ご家族はどうだったんですか？